Mục tiêu của mình là chắc là mình muốn, ơ, kiểm soát lại cái cơn giận của mình để cho nó giảm cái cường độ của nó bạn, chứ mình hổng có muốn là mình bộc lộ nó một cách, gọi là, rất mất kiểm soát như vậy. Tại vì ở trong cuộc sống thì mình cũng, ưm, hông có những cái thứ mà, gọi là, giống như là mình cũng phải gặp những cái mâu thuẫn, dù là mẹ mình hay đi chăng nữa thì mình sẽ có mâu thuẫn rồi, hổng có tránh được hết, ơ, đi đâu cũng hổng tránh được á. Thì thôi bây giờ đúng rồi, nên là bây giờ thôi cố gắng mình muốn ừm.
Ừm. Đúng rồi. Đúng. Chắc chắn. Đó, hỉ nộ ái ố là phải có. Ừm, bây giờ chỉ muốn kiểm soát. Ừm, mình hiểu nha, bây giờ kiểm soát là bằng cách đó, cái này là hoàn toàn là con người của bạn, là tự bạn kiểm soát thôi, không ai có thể giúp bạn được hết, nhưng mà bây giờ bạn tự kiểm soát bằng cách là bạn phải nhìn thấy mình cái đã. Tại vì khi con mắt của mình nó nhìn đời á, nó nó nhìn ra ngoài không à, nó hông có nhìn vô, đúng nè? Thành ra mình không nhìn thấy mình, mình đâu kiểm soát được mình. Bây giờ tìm một cái biện pháp mà nhìn thấy được mình để kiểm soát mình một cách thực tế nhất đó là khi bạn giận bạn nhìn vô gương, ví dụ, à, cái lúc mà đang nóng giận vậy đó, thí dụ trong nhà bạn có lắp gương ở đâu hay là có cái kính nào ở đâu, hoặc là á bạn ở cái phòng khách thì mà nó có cái cửa kiếng cửa tủ kính hay cái gì đó, lúc đó bạn nhìn vô gương, bạn nhìn bạn lên cơn thịnh nộ xấu hay đẹp, mà cái lúc đó bạn thấy bạn xấu, lúc đó bạn thấy là thấy ghê, lúc đó bạn thấy bạn khủng khiếp nhìn kinh khủng, nhìn kêu bằng mình nhìn, mình còn ghét mình huống chi người ta, thì tự nhiên bạn hạ hỏa được liền. Bảo đảm bất cứ khi nào, bất cứ giờ ai mà đang lên cơn nóng giận nha, mà nhìn được cái bản mặt mình lúc đó đó, là nó xìu xuống liền hông cần ai nói. Đó, bây giờ bạn nghĩ trong cái khuôn viên nhà bạn đó, thí dụ, à, hay hay giận dỗi ở đâu, thí dụ đang chỗ rửa chén gì, lắp một cái kính nho nhỏ chiếu hậu ở cái chỗ rửa chén, được hông nè? Để có gì vừa rửa chén vừa nhìn ngắm bản thân để chi, lâu lâu có cảm xúc dâng trào cũng tự phản chiếu lại được mình, kiểm soát được mình, ô kê hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ưm. Ừm. Ừm. Ừm, nếu là cách này thì mình nghĩ là cũng hông có tiện lắm nha, tại vì, ờ, bây giờ <chuckles> cha chẳng lẽ mà mỗi lần mình giận lên rồi xong mình đi kiếm chỗ mà có gương để mà mình soi thì nó cũng hơi bất tiện. Với lại cái việc mình cũng hông thể nào mình lắp gương, với lại lúc đó đầu óc của mình cũng đâu mất tỉnh táo lắm, mình nghĩ là cái biện pháp mình nhìn vô gương này nó nó mình thấy là cũng hông tiện, đúng rồi hơi bất tiện.
Ừm. Hơi bất tiện, đúng rồi, tại vì trong nhà bạn không có lắp gương tất cả mọi nơi, đúng hông nè? Trong nhà bạn hiện bây giờ chỗ nào có gương, trong phòng tắm có gương hông?
Ừm. Ừm, nó gương cong phòng tắm này mới có gương.
Đó, vậy thì bây giờ mỗi lần lên cơn giận nhào vô phòng tắm, đứng trước cái gương trong phòng tắm, à, muốn phản ứng sao đó cứ cứ việc phản ứng vô cái gương đó là bạn biết là bạn tới cỡ nào liền, ô kê hông? <laughs>
Ồ. <chuckles> Ờ. Ồ! Vậy thì, ờ, nếu mà mình nghĩ là mình đang giận xong cái mình chui vô gương cái mình thấy xàm quá là chắc là mình cũng hết giận ha. À.
Ừm. Hông, tại vì đó là cái cách cái cách bạn chạy trốn cơn giận dữ của mình đó, vừa về mặt thể chất lý tính, vừa về mặt tinh thần cảm giác luôn, ô kê hông?
À! Ô kê, ô kê, là bây giờ thôi, mỗi lần giận thôi cứ cứ đặt mặc định trong đầu là thôi chạy tới gương, cái chạy hết là có khi là mình cũng hết giận luôn tại vì cũng phải tốn thời gian mà.
Ừm. Đó.